Ja, ja genau, weil Physik mein Zweitfach ist.
Okay, okay, mhm.
Also, ich studiere ja auf Lehramt und im Lehramt hast du 2 Fächer, ähm, und Bildungswissenschaften, genau. Und, äh, meine Masterarbeit schreibe ich aber in Geschichte und ich weiß auch nicht, ob ich dem noch mal sagen soll, dass ich ja halt auf Geschichte Haupt, Real, Gesamtschullehramt studiere. Und ich bin keine Historikerin in dem Sinne eigentlich. Also, weil ich ich habe nicht Geschichte im Ein-Fach-Bachelor oder im Ein-Fach-Master studiert. Und i ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen muss, weil eigentlich i natürlich dann die Qualität also, weil ich habe hm, das ist halt das Problem, dass ich die ganze Zeit ich habe so diesen Ausspruch von meinem Physiklehrer äh, v von meinem Physikdozenten im Hinterkopf, der dann gesagt hat zu meiner Prüfung: „Ja, also, ich habe schon Prüfungen gesehen, äh, die deutlich besser waren, aber ich habe auch Prüfungen gesehen, die deutlich schlechter waren.“ So weißt du? Und
Ja, okay, versch Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Okay.
ich weiß nicht, das ist dann so, dass ich mir das auch bei meiner Masterarbeit denke, dass er er wird ja schon so viele Arbeiten dazu gesehen haben und ich weiß ja, dass es so diese richtig Topasse gibt, weißt du, diese richtig so, weil wenn du Geschichte studierst und zwar im Ein-Fach-Bachelor, nicht so wie ich, ich ich ich bin ja ich bin ja Lehrerin, so, ich ich bin doch nicht hier irgendwie der der der super krasse Fachprofi. Und wenn's dann Leute gibt, die dann deren ganzes Leben, deren ganzes Studium sich halt auf Karl den Großen bezieht, wie soll ich dagegen ankommen? Also
<chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, okay, mhm. Ja. Ja, ja. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, okay, ja, ja.
und und davor habe ich halt 'n bisschen Sorge, weil, ich habe mir halt so 'n paar Ar Arbeiten gel durchgele also was heißt durchgelesen, aber so angeguckt. Und ich muss halt sagen, dass ich irgendwie
Ja.
ja, doch, bei vielen so das Gefühl hatte, oh Gott, so was also so die die sind so viel intensiver, ne? Und das wirkt so, als ob diese Leute so richtig den Durchblick haben. Und ich mein, natürlich wenn du wenn du dich seit 3 Jahren halt permanent damit beschäftigst, dann ist es ja kein Wunder, dass du
Ah, ja? Okay, okay. Ja, klar, klar, auf jeden Fall.
Und und das sind so Leute, die ich weiß nicht, die lesen dann halt auch so alle möglichen Bücher und haben irgendwie noch das Wissen und jenes Wissen und so. Und so ich bin ja so nicht. Also, weil
Ja, ja, ja, klar. Du also klar, ich verstehe schon, was du meinst. Bei dir ist Lehramt und das ist ja dann noch mal eigentlich klar, ist ja eigentlich viel genereller, ne? Du musst ja dann auch ganz viele verschiedene, äh, eigentlich alle alle Zeiten wissen, ne? So, Perioden, meine ich. Ja, genau.
Mhm. Ja, ja genau, aber halt eher so Überblickswissen und nicht unbedingt so ja. Ja, du, danke für unser Gespräch.
Ja, ganz klar. Ja, ganz klar. Mhm. Ja, interessant, hey, tut stresst di auf jeden Fall, stress dich nicht so viel. Versuch das, ja, bisschen Ja. leicht gesagt, ja.
Ach ja, ja, danke.